Perfetto, okay.
Dicendo: "Sai per tanto tempo, eh" quindi io da quel momento ho deciso che nella mia vita tutte le volte in cui una dinamica, mhmm, non era chiara, non era lineare e soprattutto sì, ambigua perché alla fine una persona che non ti risponde agli auguri o che, uhm, non si degna di chiederti come stai, ehm, sapendo che sei lontana
Mh-mh. Wow. <giggles> Si un po' ambigua. <giggles> Eh, sì Un po' ghosta, no, esatto. Certo, in più anche la cattiveria, no, spesso chi è ehm, ecco, si avvicina, no, alle persone per chiedere favori e vede sempre la disponibilità, ehm, spesso anche le persone, ehm, tendono proprio a creare queste dinamiche di, mhmm, approfittamento, no, di approfittarsi dell'altro. Però ecco, in questo caso è stata una dura lezione, no, per te, però anche di impatto. Ma giusto per curiosità hai tagliato poi i rapporti di netto con questa persona o
sapendolo. Sì. Assolutamente sì, assolutamente. Sì, sì, però ti devo dire che, sì, ne ho giova sì. Sì, poi sono successe alcune cose, diciamo trasversali, che riguardavano il il mio legame con il mio compagno e l'ingerenza di lei, della sorella in alcune dinamiche personali. Quindi diciamo
Trasversali. Certo. Perfe perché aveva comunque sì, sì, aveva comunque diversi tratti molto particolari, no, del suo carattere
Lei e la sorella, cioè, ehm, capito? Proprio un 2 folli, 2 persone proprio mentalmente instabili. E quindi
Okay. Esatto. <giggles> Okay, però spostandoci di nuovo, ecco, questa è stata una lezione che non dimenticherai sicuramente facilmente, nella vita, ecco quindi magari tu, mhmm, probabilmente riesci anche a trovarne il lato positivo perché, in qualche modo, è riuscita questa situazione molto sgradevole, ecco, da quello che racconti, anche ad insegnarti, no, una lezione importante: che essere, uhm, persone buone, disponibili, non sempre premia e bisogna anche dosare un po' il sì e il no che viene detto, però poi ad o ad oggi, no, come riesci ad utilizzare anche toni, uhm, carini, no, se così possiamo dire, per non offendere l'altra persona o comunque quando non puoi?
Sì, è stata proprio la lezione. Sì. Sì. Assolutamente. Mh-mh. Beh

Eh, molto tipico tra l'altro. Okay, quindi era proprio sparita.
Tu devi sapere che io dopo anni sì, sì. Tu devi sapere che io dopo anni sono andata in cima a questa chat nostra e ho ricucito il fatto che lei per lunghi anni non aveva nemmeno risposto agli auguri.
Mh-mh, ah, okay! Ah. No, no, è una cosa orribile, se eh, però ha avuto comunque il coraggio, ecco, di di ricontattarti, giusto per chiederti un favore.
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, ma lei è così con tutti. Comunque io non memore di questa cosa che, ehm, diciamo lei aveva anche ignorato auguri eccetera eccetera, l'ho subito aiutata. Da quel momento è diventata una specie di, eh, cozza attaccata a me.
Ecco, ehm. Mh-mh. Certo. Una cosa, <chuckles> si è attaccata, si <chuckles>
Sì, però ti devo dire che io fintanto quando non era fare un qualcosa che in qualche modo mi creasse dei problemi o mi togliesse tempo, ho sempre cercato di dire di sì. Certo punto eravamo veramente diventate amiche, perché comunque ci conoscevamo a quell'epoca da già da 7, 8 anni, sì. Certo punto io, ehm, mi trovavo fuori dall'Italia, per lavoro, lei stava finendo la specializzazione
Togliesse tempo. Sì. Mh. Certo, si va di là, no? Sì. Ah-ah. Okay.
anche lì dopo mesi, uhm, di assenza sì, sì, sì, senza sapere nemmeno come stessi. Piano, piano è tornata, si è insinuata nella quotidianità scrivendo per poi chiedermi di farle, diciamo, la presentazione per per questa sua cosa, per questa sua per la specializzazione.
Sempre con questi <giggles> <chuckles> Okay. Okay. Mh. Perché non poteva farla lei? Okay, <chuckles> giusto.
Perché non era in grado. Perché non ha mai brillato per per per per genialità. Certo punto io acconsento, nonostante il fatto che avessi una scadenza importante di una presentazione di un report in quel periodo, però ho detto: "Vabbè, lo posso fare, l'ho fatto altre volte, okay". Insomma. Lei a un certo punto qual era stata la casualità della vita? Che
Ottima risposta. Ah, carina che è sei, sì. Uhm. Okay.
il mio compagno era il marito, cioè il fratello del marito della sorella di lei. Sì, sì, praticamente sì. Cioè sua so i i il mio compagno era il cognato di sua sorella.
Mh, ho capi il cognato. Okay, okay.